Aaa, ya, tam olarak o dönemler Hatta, o zamanlar, böyle, hani, eee, hani, eee, b bu akıllı telefonlar yok. Eee, hani, şey yapardık, eee, iPod'lar, böyle, yeni yeni çıkmıştı. Hani, iTunes'a şarkı indirip koyardık. O, hani, a aaa, iPod'lardan dinlerdik şarkıları ve tam da o zamanlar başlamıştım. Biz de o yüzden, hani, 1 nesil, eee, rockçı olduk Nez abi sayesinde. Evet. <chuckles>
Hıı. Tamam. Evet. Hıı. Evet. Rockçı oldun. <chuckles> Eee, tabii o dönem aslında bazı enstrümanların, eee, o dönemin gençleri, işte, belki ergenleri, belki üniversite okuyanları, lise çağındakileri ka kız erkek fark etmeden bir çok kişiyi hem, eee, müzik tarzını belirlemesinde, bunun arayışına girmesinde ve aslında bir yerde de enstrümana da yönlendirme konusunda etkili olduğu da biliniyor. Eee, peki senin bu şarkıda bulduğun, eee, ımm, farklılık sana güzel gelen, eee, melodi miydi, sözleri miydi? Ya da detayında arka planda çalan enstrüman mı ilgini çekiyordu? Neydi, ne yakalamıştı seni?
Hı hı. <chuckles> Amm, ya, kesinlikle, eee, hani, iii, enstrüman diyebilirim. Orada Aerosmith'in, hani, o sesini kullanması, o bağırdığı noktalar beni, böyle, çok, hani, çocukken şey yapmıştı, heyecanlandırmıştı dinlerken ve sonra biz zaten, hani, senin de bahsettiğin gibi, hani, biz enstrüman çal çalmaya da başladık sonrasında. Bundan sonra ve biz böyle
Evet. Hı hı. Hımm. Çok güzel. Imm, çok güzel. Ne çalmıştın?
Aaa, ben zaten gitar çalıyordum öncesinde fakat, hani, bu akımla birlikte elektro gitara geçtim, sonra bas gitara geçtim. Eee, sonra oradaki arkadaşlarımızla, işte, İstanbul'a İstanbul'da olanlarla, böyle, stüdyolara gidip, hani, sırf bu şarkıyı çalmak için aslında yola çıktık biz. Bu şarkıyı çaldıktan sonra da bıraktık. <chuckles> Evet.
A, çok güzel. Iıı. Tamam. A! Aslında çok etkili. A! O a bi şey, stüdyoya girip bu şarkıyı grup olarak, yazlık arkadaşlarınızla mı çaldınız?
Evet, evet. Yani, tam baştan sona hatasız çalınca da hevesimiz kaçtı ve <chuckles> bir daha da gitmedik stüdyoya. <chuckles>
A, çok güzel bir anı olmuş olmalı. Hı hı. A! Bu kısım çok ilginç olmuş. Eee, ama o dönemler, tabii, birçok insan için, eee, n müziğin i tabii, hayatlarında çok önemli olduğu, eee, d etki ettiği, hatta belki bazı dünya üzerinde müzik akımlarının insanların ta hayat tarzını, giyim tarzını, hayata bakışını etkilediği dönemlerden bahsediyorsun belki de. Eee, sizin de bunu bir arkadaş grubu olarak o enstrümanı devam ettirip, hatta gitar veya elektronik gitara da dönüştürerek, eee, bir stüdyoda çalmış olmanız çok da güzel bir anı olmuş olmalı. O arkadaşlarınla hâlâ görüşüyor musun? Konuşuyor musunuz mesela o günleri?
Hıh. Evet, evet. I